Oui, oui, parce que quand on était en gros, il y avait pas beaucoup de choix. Heu, j'ai 35 ans, donc quand tu voulais écouter de la musique, maintenant tu vas sur Spotify, tu vas sur YouTube, heu, tu écoutes de la musique, tu vois? Heu, même sur ton téléphone, tu vas sur, heu, YouTube, tu mets de la musique
D'accord. Tout à fait, ouais.
heu, moi quand j'étais jeune, je pouvais pas, fallait avoir des CD
Ouais, c'est vrai.
donc du coup, il fallait acheter des CD. Et un un single, c'était 15 balles, 15 francs. Donc heu, di heu, 15 francs, ça fait quoi? Ca fait, heu, 10 €? Non.
Ouais. Non, un peu, mmh, c c'était, heu
cent euros? Non, non, non, 15 € ça fait ç ça fait, heu, 100 francs donc, heu
Qua quatre, 5 heu, 4 € je dirais dans ces eaux-là, ouais.
ouais 4-5, 4-5 €. C'est cher quand même pour juste 1 single où tu as 2 musiques dessus, tu vois?
Tout à fait, tout à fait.
Donc, heu, tu a tu achetais pas trop de singles, tu achetais plutôt des CD et du coup, les CD que tu achetais c'était des j tu achetais un CD rap, heu, tu sais, je sais pas, heu, top heu, enfin rap français, heu, numéro 25 de chez, heu, Skyrock, tu vois? Tu avais de tu avais de tout comme rap à l'intérieur, si tu achetais un CD d'électro de Fun Radio, tu avais de tout ce qu'il y avait en électro dedans. Donc, nous on achetait ces CD là et du coup, on était un peu bloqué sur ce que tu pouvais acheter en magasin, tu pouvais pas découvrir des nouveaux artistes, en fait.
Ouais. Ouais. D'accord, le fait de devoir acheter contrairement aux plateformes d'aujourd'hui où, en 1 clic, tu as accès à tous les genres musicaux, toi, en fait, le fait de ouais d'accord, au niveau de la découverte, c'est c'est peut-être plus facile que de devoir acheter, des CD en en en physique, heu, effectivement.
Bah, c'est ça. C'est beaucoup plus facile de découvrir, ouais, maintenant. Et tu étais tu étais aussi surtout influencé par, heu, ce que les plus grands ils avaient. Tu sais, quand tu étais, heu, par exemple, à l'école primaire ou au collège, tu étais aussi influencé par ce que les plus grands, ils écoutaient. C'est-à-dire qu'eux, ils ramenaient, heu, ils re ils venaient avec leur lecteur CD, ils ramenaient leurs CD de, je sais pas, de rap, d'électro, de rock, heu, de métal, peu importe, tu écoutais ce qu'ils écoutaient eux, parce que toi tu avais pas l'argent pour te payer le CD, tu vois? Donc, tu étais d je trouve q je trouve qu'on était un peu influencé par ce type-là. Donc moi, surt quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de l'entourage écoutait beaucoup de rap, donc, en gros, on écoutait beaucoup de rap.
D'accord. Ouais. Ouais, o O Ouais. Tout à fait, tout à D'accord.
Heu, mais c'est vrai qu'après, quand on est grandi
Tu as eu des périodes différentes toi au cours de ta vie? Ou ça tu as, heu, un petit peu grandi avec le rap? Ou est-ce qu'il y a eu des périodes où tu as changé et tu t'en es éloigné un petit peu ou, heu?
Hem, en fait, rap et vers, heu, quoi, vers, heu, 14-15 ans heu, j'ai découvert non, qu'est-ce on je crois qu'on m'a offert un C le DVD, je crois que c'était le DVD de Linkin Park, de la tournée de Linkin Park, de l'album Meteora. Donc c'était un c'est un concert, heu, qui était au Texas du du concert Meteora. J'ai dit «Mais pourquoi tu m'offres ça? Moi, j'écoute pas Linkin Park», «Et tu aimes le rap, écoute Linkin Park, tu verras». J'ai écouté le CD et en fait, du coup, c'est devenu un de mes groupes favoris, parce que, ça mélange rap, et rap et metal rock, heu, en même temps, donc, heu
D'accord. OK. Ouais. Et rock. Ouais. Et ça t'a peut-être orienté un petit peu pour heu, vers la découverte, heu, vers la découverte d'autres choses et du rock notamment, mais peut-être d'autres choses, ouais?
ça m'a ouvert en fait, ouais. C'est ça.